ああ、私は結構買うタイプですね。
うん、 ほど、どういうこう分野は、ノンフィクションとかフィクションとかありますけど、どういう
なんかうんうん。 ああなんか私は結構ミステリーとか
なるほど。ミステリー。うん。はい、はい。
うんが、やっぱり好きでなんかだからこそ、こうなんか頭が休まってない感じはするんですよ。こう、色々勝手にこう、考察とかが始まっちゃって、なんかあ、そうです。なので、止められなくて、なんかもう「ああ、もうここまで来たら一気に読んでしまいたい」っていう気持ちと、なんかもう体はこう睡眠に向けて眠たくなってるので、なんか日々戦いながら、本を読むみたいなこともあるんですけど、でも別にそれをストレスとは感じないので、なんかうん、そうなんですよね、うんうん、うんうん、だから
はい。 ああ。 はい、止められない感じですね、きっと。はい、うん。 はい。 <chuckles> うーん。 好きなことだからね、やっぱり、ありますよね。ああ、もう、ストレスじゃないですよ、きっとそれは。うーん、ね。
<laughs> そうですよね。そうそうそう、だからなんか、この続きをまた読むために、なんか。今日は子供たちちょっと早く寝かして、みたいなこう、逆算して行動できたりとかもするので <laughs>
うん。うんうん。 うーん。はい。 はい、効率よくするために、なんかね、頑張っちゃいますよね。
うん。 いや、ほんとにそうですね。うんうん。
あるほどね。いや、でも、わかりますわかります。うん。
うん。 <chuckles> ですよね、なんか、ま、ストレス発散とか、こう解消するのに、やっぱりこう、自分の好きなことをするのが、やっぱ一番いいんだなっていうのはほんとに気づいたし
うんうんうん。 はい。
なんか。あ、え、うーん、ま、家族になると、やっぱ一人時間って本当に物理的に減ってくるので。なんか、こうやって自分で一人時間確保することも、やっぱり
はい。 うん。 ええ、すすろんは、たいせ大切ですね。うん、うん。はい、あ、そのイヤホンほんとにいいなと思いました。うふん、ぎそう見ながらはい、こど子供を見ながらね、できるってすごいいいなと思いました。ああ、なんかいい、お話たくさん聞けました。ありがとうございます。
うん、大切だなと思いましたね。うんうん。 ああ、本当ですか？<laughs> ぜひ試してみてください。 うん。 うん。 ああ、ほんとですか、よかったです。こちらこそたくさん聞いていただいてありがとうございました。
また、ぜひ、お話聞かせてください。
はい。